<chuckles> Я даже, а, я и даже не думаю, что это смело. Это вот, ну, такая от
Даже не знаю.
ну просто есть и есть, вот, э, мальчишество, э, такое, бурная кровь фь горячая. М, вот.
Ну, это да, это, безусловно, но нас же вот подстерегают на каждом шагу всё равно в жизни там Ну, п там понятно детство, да, больше конфликтов там всяких со сверстниками, но и во взрослой жизни же тоже бесконечно вс всё равно всякие конфликты бывают, да? Ну, то есть на работе, там, дома тоже- везде, да, то есть И вот как это среагировать, как?
Мгм. Да.